Bir filmle özdeşleşen bir şarkı anın oldu mu?
Ya, aslında si eee, sinemayı çok severim ve birçok şarkı keşfetmişimdir farklı filmlerden ama tabii aklıma böyle k klasiklerden gelince mesela, eee, "Baba" filminin, eee, "Godfather" filminin müziğini hep böyle u unutamamışımdır, yani. Eee, çarpıcı sahnelerde girer bir de yani ara, ara. Eee, bayağı, yıllardır aklımda da filmi de çok severim zaten.
Hıı. Hıı. Evet. Doğru. Çok da eski bir, eee, film diye düşünüyorum yani, eee, d o zamanın sahnelerini şöyle bir düşününce, eee, oyuncuların ne kadar genç olduğunu düşünüp, eee, o zamanın kıyafetlerini falan, böyle, taşıma şekli, o zamanın, eee, İtalya'sındaki görüntüler vs. Gerçekten oldukça eski ve bu zamana kadar hâlâ, eee, izle yeniden izlemek isteyenlerin bile ilgisini çeken bir film. Eee, peki, eee, g genel olarak sen de, eee, müzik, eee, filmin konusuyla birleşirse mi öne çıkıyor, yoksa filmin konusundan, oyuncudan bağımsız sadece şarkının öne çıktığı, eee, filmler de oldu mu?
Hı hı. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Hı hı. Ya, aslında biraz, ııı, zor bir konu. Biraz şöyle düşünüyorum. Ya, kimi yönetmen mesela çok fazla müzik kullanmayı sevmez. Çünkü aslında sen orada bir görsel bir hikâye anlatıyorsun. Tabii ki, ses ciddi bir kısmı, müzik ciddi bir kısmı ama sürekli böyle güz şarkıları, ııı, aşırı şekilde kullanarak, mesela, hani, sevdiğim filmlerde güzel, klasik müzik parçaları kullanılır ve çok etkili kılabilir sahneyi. Ama aşırıya kaçtığı zaman, yani, o zaman biraz, ııı, şeyi kaybediyor. Bazı filmlerde tek şarkı olur mesela sadece ona ara, ara girer. İşte, "Baba" filminde mesela tam o zaten çok duymazsın ama atıyorum, eee, mesela çocuğu onun için çalışmasını istemiştir ama, işte, eee, daha müzisyen olmuştur. Ona bir gitarla bir o eski sevdiği şarkıyı çalar. Onun eski kötü anıları canlanır. Yani, doğru yerde, etkin şekilde kullanmak bence sahneyi de, müziği de inanılmaz kuvvetlendiriyor ama aşırıya kaçarsan biraz f-fazla oluyor ve dağıtabiliyor gibi geliyor bana.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Evet, aslında her dönemin, ııı, ilgi çeken konuları, belki kullanılan artık yeni dönemlerde teknolojik, eee, altyapılar, eee, belki eskiden, eee, çok daha, ııı, zorluklarla çekilen, eee, stüdyolardaki sahneler vs. ler bakılırsa bakılsa bile, eee, değişmeyen bir şey varsa o da sanıyorum şarkıyla o sahnelerin, eee, öz özdeşleşmesi. Yani, onu mutlaka tek başına bir yerde, eee, bulmak çok da kolay olmuyor, eee, ama film müziği sektörünün de çok geliştiği de, eee, göz gözlemleniyor. Gerçekten bazı, eee, özellikle film müziği yapımcılarının çok da öne çıktığı görülüyor. Orada sence ne tür değişiklikler oldu? Ne gözlemliyorsun?
Hı hı. Aynen öyle. Kesinlikle. Hı hı. Aynen öyle. Ya, orada mesela çok eskilerden 2 is büyük isim vardır. Hatta bunun orkestra konserlerine de gitmiştim birkaç kere. İşte, ııı, John Williams vardır, Ennio Morricone vardır mesela. Bunlar zaten, işte, o zaman en büyük müzik yapımcıları oluyorlar. Hatta şeye gitmiştim 1 kere, bir, eee, konsere gitmiştim. Ya, bir orkestra, işte, onun o, ııı, o filmlerin müziklerini canlandırıyor. Mesela "Jaws" diye bir film vardı. İşte, köpek balığının olduğu. Onu bir orkestrayadan canlı dinlemek mesela gerçekten, hani, biz daha yıllar önce izlemişizdir belki filmi ama, eee, nasıl kuvvetli olduğunu, nasıl muazzam bir müzik olduğunu ve, hani, o nasıl, eee, gerilimi arttırarak, eee, koruduğunu ve geliştirdiğini gösteriyor. Eee, işte, ne bileyim ya, "Karayip Korsanları'ndan" gidersin, işte, "The Godfather'dan" gidersin, bir sürü, eee, klasik bildiğimiz filmin çok güçlü müzikleri var. E, inanılmaz bir etki yaratıyor kesinlikle ve yapanlar da, ııı, gerçekten işin uzmanları, ııı, sanatçılar ve yapımcılar diyeyim. Eee, etkes enteresan bir şey yaratabiliyorlar yani kombinasyon yaratabiliyorlar kesinlikle.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, gerçekten öyle ve belli dijital platformlarda da çok ciddi dinleyici, eee, kitlesine de ulaşıyorlar ve çok fazla dinlenme adedi de oluyor bu kişilerin ve, ııı, bazı, ııı, yerlerde paylaşılması konusunda, eğer izin çıkarsa da kullanım konusunda mesela dediğin gibi Karayip Korsanları'nın müzikleri, eee, bir çok yerde hatta bazen, eee, düğünlerde gelin, damadın çıkışında bile kullanıldığı gözlemleniyor ama ne kadar etkilediğini insanları ve ne kadar onu o anlarına dâhil etmek istediklerini gösteren bir şey oluyor. Eee, peki, genel olarak, ııı, senaryo, ooo, olarak baktığında, yani, eee, seni, eee, hangi tür, eee, filmler daha ilgini çekiyor ve o filmlerde olmasını beklediğin bir müzik tonu, enstrüman ya da, eee, tür olarak, eee, neler, eee, daha böyle birbirine oturuyor, ne dersin?
Aynen öyle. Hı hı. Aynen öyle. <chuckles> <chuckles> Aynen. Kesinlikle, kesinlikle hayatımıza giriyor. Hıı. Hı hı. Yani, benim için klasik müzik kaçınılmazdır, derim. Daha çok drama ya da bağımsız filmler izlediğim için, eee, ve birçok müzik de keşfetmişimdir gerçekten. Eee, şekilde, iyi filmlerde genelde bir bir yerden bir Mozart girer, bir yerden bir Chopin girer. Eee, yani, bir şekilde onu daha vurucu bir hâle getiriyorlar. Atıyorum, Nuri Bilge'nin filmlerinde çok vardır. Şimdi, son zamanlarda biraz eskilere bakıyordum. Eee, mesela Stanley Kubrick filmlerine bakıyordum. Bir tekrardan, eee, bir bakayım dedim. Özlemişim, yani. Eee, dinlediğim aklımda kalıyor zaten. Ya da çok eskilerden mesela Billy Wilder diye bir direktör vardır. Eee, böyle, eee, "The Ap Apartment" diye bir filmi vardır, işte. Küçük bir, eee, daireyle ilgili bir şeyler anlatır. Ya, orada mesela müzik, eee, klasik ama, böyle, çok hızlı. Yani, aslında çok dramatik ve sarkastik bir şey anlatıyor ama arkada mü bir müzik, eee, çok hızlı ve, sanki, sen o temponun içinden çıkamıyorsun. Yani, filmi o kadar bir bütün ve akıcı h hâle getiriyor ki, eee, bu biraz şey anl andırıyor. Hani, Chaplin de hızlıdır ya, tık tık tık hareketler yapar, ilerler, sağa, sola gider ve bir hikâye anlatır. O müzikle beraber bütün dramanın içinde, sen gülerek, dinleyerek bir şekilde izlemeye devam ediyorsun. Çok bütün bir şekilde yapmış. Yine, yakında izlemiştim. Eee, ya, genel olarak her şeyi izlerim, eee, ama böyle güzel yapımlar, özellikle direktör dokunuşu olan yapımlara, eee, farklı bir ilgim var, tabii ki.
Öyle mi? Hı hı. Evet. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. <chuckles> Evet. Hı. Evet. Aslında, eee, anlatımlarına göre, eee, sadece bir filmi, film konusu ve oyuncuların, eee, çıkardıkları oyunculuk doğrultusunda değil, bir bütün olarak değerlendirdiğini anlıyorum. Müzik de bu noktada çok önemli bir yerde senin için. Müzik dünyasının tabii, eee, gi gittiği ve geldiği noktaya da geçmişten günümüze şöyle bir bakıldığında tabii, eee, çok, ooo, bir klasik devam eden altyapı kadar bir de evrimleşen bir tarafı var. Bazı notalar gibi, dijital dokunuşlar gibi. Eee, artık Evet. Bu değişimi nasıl yorumluyorsun? Yani, bundan sonrasında nereye gider, ne dersin?
Aynen öyle. Hı hı. Kesinlikle. Çok daha farklı sesler var, aynen öyle. Hı hı. Yani, bilmiyorum, bazen, eee, korkutucu da olabiliyor, bazen çok iyi yerlere de gelebiliyor. Yani, inanılmaz, eee, ses efektleri muazzam. Eee, sadece film için bestelenmiş, eee, şarkılar olabiliyor. O yüzden çok özel dokunuşlar kesinlikle olabiliyor <sniffs> ama mesela yakınlarda bir film izledim ve, ya, hani, birçok ödüllü, herkes çok sevdi, falan. Ben, eee, çok sevmedim açıkçası. Ama filmde mesela görsel ve ses çok kuvvetliydi. Yani, bir tane, böyle, eee, şey dedikleri, bu raver dedikleri, işte, partici ve sokakta, işte, çölde partileyen insanların hayatını anlatıyor. Eee, film ve inanılmaz kuvvetli sesi, müziği hissediyorsun ama mesela o kadar çok aynı şey oldu ki, yani, hiç başka bir şey olmadı neredeyse. Hiç karakterler gelişmedi, hikâye hiç gelişmedi. Sürekli, arada müzik ve çölün gö güzel görselinin fotoğrafını sattı gibi geldi bana. Çıktım, yani, "Bu ne?" dedim. Ne oldu filmde? Kim karakter? Kims hiç kimse hiçbir şey konuşmadı. Sadece müzik yüzünden. İnsanlar da çıkıyor, wow, mükemmeldi falan. Olabilir, tabii ki, herkesin kendi görüşü ama. Hani, biraz o açıdan korkuyorum çünkü s böyle, sadece görsel ve ses, müzik manipülasyonuyla hikâye anlatımının önüne geçip sanki inanılmaz bir çalışmaş çalışma gibi gösteriyorlar ama bence derinliği azalıyor. Sadece bir şeyi çok, eee, güçlü, dominant bir şekilde kullandığın zaman. O yüzden korkuyorum bazen, hani, öne mi geçecek sadece görsel ya da şarkı diye. Ama bence genç de olsa, yeni yönetmenler gene, eee, ortasını bulup gene iyi işler çıkartabilir. Herhâlde tarza göre, kişiye göre, yönetmene göre, kültüre göre değişen faktörler.
Hı hı. Hıı. Evet. Hıı. Hı hı. Tamam. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, söylediğin gibi aslında bunda sanki biraz, eee, insanların o filmden çıktığında senin bulduğun şeyden daha farklı şey bulmasında belki son zamanlarda sosyal medyanın da bir etkisi olabilir mi acaba? Çü bazı filmler, bazı yapımlar çok, ooo, öne çıkarılıyor ve, ö izlenmesi için tabii, eee, biraz da para kazandırma konusunda, eee, bir arka tarafta yürüyen sektörel bir şey olduğu için de, eee, bu da, e, öne çıkarılmış ve aslında insanlar o filme giderken zaten bir miktar, bunu zaten beğenirim, bu kadar çok insan beğenmiş, bu kadar çok kişi yorumlamış, benim beğenmeme ihtimalim olmaz gibi bir, eee, bilgiyle gittiğinde senin gibi belki çok da şeffaf bir gözden yorumlanmadığında, e, farklı bir bakış açısı, farklı bir, e, görüş de olabiliyor. E, bu son zamanlarda özellikle çok da gözlemleniyor. Sosyal medya tarafına nasıl bakıyorsun?
Kesinlikle olabilir. Aynen öyle, sektör. Hı hı. Aynen öyle. <clears throat> Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Hı hı. Yani, orada da iyi olabilir, kötü olabilir. Sonuçta benim de takip ettiğim eleştirmenler var, sevdiğim insanlar var ama o çoğunluk, eee, kalabalık bilgiyi bazen dediğin gibi insanların kendi görüşünü ortaya koymasını, eee, engelliyor ve ,hani, gerçekten irdelemiyorlar filmi, anlamaya çalışmıyorlar, eee, ya da fi müziği de olabilir, yani. Sadece herkes beğendi diye. Dediğin gibi, yani, eskiden biz şeyin dalgasını geçerdik, David Finch eee, şey, sö eee, David Lynch filmlerinin dalgasını geçerdik. Abi, bir şey anlamadın mı? Anlamadım, harikaydı. Ya, kimse hiçbir şey anlamıyor ama sürekli harika yani. Hani, David Lynch muazzam bir yönetmendir, ayrı mesele çünkü. Mutfağını bilir, yani, dekorundan makyajına kadar bütün detaylarını bilen bir sinemacıydı aslında. Ama biz hiçbir şey anlamıyoruz ama herkes çok seviyor. Yani, şimdi nasıl, nasıl yani? Nasıl, neyini sevdin o zaman? Bir akım gibiydi mesela o zaman. E, şimdi de aynısı var. Emm, yani, biraz temelleştiriyor bence, eee, insanları ve sıradanlaştırıyor. Tek düz eleştiriyor sanki sosyal medya ama geliştiren noktalar da olabilir. Sonuçta erişimimiz var birçok şeye ve başka yönetmenlerin ne düşündüğünü, ne anladığını da sonradan irdelersen, araştırırsan ona da erişebiliyorsun. O da senin bireysel gelişimine katkıda bulunuyor. Kullanımına göre değişir sanırım, yani, sen iyi kullanabiliyorsan, filtreleyebiliyorsan faydalı da olabilir bu şekilde.
Evet. Hı hı. Harika. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Tabii. Hıı. Evet. Evet, o da, işte, biraz geniş açıdan bakmayı belki de, e, faydalı kılacak bir detay, tek yönden bakmak yerine. Peki, biraz da Türk sinemasına bakarsan, eee, tabii çok eskilerde bir Türk sineması, eee, kavramı varmış. Orada yapılan, eee, işte, emek emekler verilmiş, belki gerçekten çalışmalar yapılmış. Artık gelinen noktada çok Türk sineması denmiyor. E, çünkü öyle bir, eee, şey artık kalmamış. Hep bireysel yapılan, bireysel yönetmenlerin, kendi imkânlarıyla çekilen filmler ve aslında son zamanlarda biraz da Orta Doğu ve diğer ülkelere satılma konusunda da amaçlanarak çekilen filmlerin de çok fazla görüldüğü görünüyor. Ama direkt Türk sineması olarak eski dönemleri düşünürsen, eee, o dönemlerin, işte, müzikleri, oyunculukları, konularını, eee, nasıl değerlendiriyorsun o zamana dair?
Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Hı hı, aynen. Evet. Aynen. Hı hı. Doğru. Yani, Yeşilçam'ın belki farklı bir havası vardı ama tabii seri üretim film yapıyorlardı, ayrı mesele ama birçok filmde hatta hepimizin bildiği ve, eee, güldüğü, işte, eee, işte, "Hababam Sınıfı" gibi üretimler, işte, ne bileyim, işte, Kemal Sunal filmleri vs. Orada hem müzikler de komiktir, filmler de ironiktir ve birçok aslında toplumsal konuyu eleştirir ama, eee, farklı bir açıdan ve hepsini de çok samimi bulmuşuzdur. Hatta bu yı daha önce de bir sohbet konusuydu. Eee, "Niye bu tekrar tekrar izliyoruz?"u bir araştırmışlar, yani. Hani, işte, orada bize çok samimi ve sıcak geldiği için onu o bizi yormuyor izlerken ve tekrar o sıcaklığı hissetmek için belki, eee, defalarca izleyip defalarca gülebiliyoruz da aynı filme. Mantıksız gelmesine rağmen o bağı bizde kurmuş. Eee, yani, çok, ööö, ki oyuncular da o zaman, eee, farklı bir seviyedeydi. Belki farklı bir dünyada yaşıyorduk, ondan da olabilir. Eee, ama çok satlı çok tatlı, çok güzel dokunuşları olan birçok film vardır. E, tabii dönem değişti, seyirci değişti, algı değişti dediğimiz gibi, teknoloji, sosyal medya, eee, ama bence yeni filmlerde de, yani, bazı yönetmenler dediğim gibi, kendi çabasıyla yapıyor belki, yani, ama gene de görüyorum, yani, hani, eee, uf, birkaç tane denk geldim, yani. Hani, hem büyük yönetmenlerimiz var daha yeni jenerasyonlardan hem diğer gençler de bence farklı işler yapabilir eğer toplumu, günümüzü iyi anlayıp iyi yansıtmak istiyorlarsa kendilerinden bir şey. Bence her türlü orijinal, güzel çalışmalar olabilir. Eğer, işte, sıradanlığa, tekdüzeliğe ve sadece seyirci kalgıs kaygısında düşünülmezse diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Mesela. Değil mi? Evet. Belki de. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. I hı. Öyle. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, tabii o da yaşanan toplumun biraz ekonomik koşullarına da bağlı, yani, kab bir kaygıya düşmek, biraz bununla ilgili nasıl bir gelir elde edilecek? Çünkü artık, eee, ih eskiden de öyleymiş belki ama gideri çok, eee, yüksek konular. Yani, bi bir film çekmek sadece 1 tane, eee, stüdyo bulup iş yapmak değil, bunun arka tarafında farklı yerler, farklı malzemeler, oyuncular, ışıkçısı, belki, eee, farklı farklı görevlerde olanları gerçekten, eee, buna değeceğini düşünen kişiler bir şeylere girebiliyor. Eee, bir yerde bir de siz Evet, gerçekten öyle ve, eee, sinemada gidilecekse de, eee, gerçekten, eee, Türk seyircisi mesela sinemaya hangi filmler için gidiyor, para veriyor? Eee, nes ne kadarlık bir kitle hâlâ sinemaya gidiyor gibi birçok şeyi de düşünmek gerekiyor sanıyorum.
Kesinlikle. Tabii, tabii. Kesinlikle. Aynen, bir iş yönetimi, bir para yönetimi. Kesinlikle öyle, yani. Hı hı. Aynen öyle, o da kayboluyor mesela. Söylediğin şey, işte, platformlar çıktı, seyirci bir şekilde, eee, daha izlenen Mesela Tolga Özçelik'ti yanlış hatırlamıyorsam, "Kelebekler" diye bir filmi vardı. Daha çok sanatsal filmler yapmasına rağmen o şey Sundance, eee, Film Festivali'ne giden filmde, hani, orada biraz daha tatlı bir dil kullanmış. Çok zorlayıcı bir dil kullanmamış çünkü herkese hitap etis iii, istemiş. O yüzden çok ağır sanat filmi yerine, böyle, küçük dokunuşlarla herkese ulaşmak da bence, hani, bir yönetmenin yapması gereken bir şey ki o da ekonomik sıkıntılardan, na sürekli para aradığından, "E, nasıl yapacağız?" diye uğraştığından bahseder. Ama mesela o çabanın sonunda, hani, herkese hitap eden bir şey, tatlı bir proje çıkmış mesela ortaya.
Hı hı. Evet. Hımm. Tabii. Evet. Evet, çok güzel. Çok keyifli bir sohbet oldu, çok teşekkür ediyorum bu paylaştıkların için.
Kesinlikle. Keyifliydi. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.